جدًا، جدًا، ما أقولكش، يعني عارف أنت اللي هو أنا م التليفون بقى دي أول حاجة بالنسبة لي ما أقدرش إن أنا أستغنى عنها. بصراحة بالذات يعني التليفون، وتطبيق كده معين اللي هو الخرايط، بتاع google maps وبتاع، حرفيًا الاتنين دُوُل ما باقدَرش أستغنى عنهم، بجد يعني وعايز أقول لك فادوني في فترة كبيرة أوي ليه بقى؟
إمم، إمم. تمام. م آه. يعني بيفيدوك جدًا بقى في ال في الشغل أو في حرَكتك عمومًا يعني بتتحرك بالعربية، بتتحرك على رجليك بتلاقي نَفْسك دايمًا بتوصَل وبيساعدوك.
بالضبط، هاقول لك هاقول لك ليه بالذات بقى ال يعني عارف أنت اللي هو الخرايط بالذات في أبليكشن كده كان على جوجل الأبلكيشن ده كِنز ما حدش يعرَفه بجد، بالنسبة لي ور الله العظيم ده كِنز اسمه maps me الأبلكيشن ده أنا احتاجته في فترةٍ ما كده في حياتي عايز أقول لك ما خذلنيش خالص، أنا كنت في فترةٍ ما كده كنت شغال مندوب
إمم. عايز أقول لك الاسم غريب شوية، الاسم غريب شوية فأنا <tsk> إيه maps me ده أنا حتى ما أعرفش قصته أو يمْكِن أول مرّة أسمَع عنه.
ما أنا هاقول لك. هاقول لك، هاقول لك، يعني أنا كنت شغال مندوب في فترةٍ ما كده تمام؟ فكنت إيه كنت باخش كومباوندات يعني أنا كان شغلي ومعظمه كده في الكومباوندات. فأنا يعني آآ، زي ما تقول لي الgoogle maps ما بيظهرش أسامي العماير، ما بيظهرش ما بيظهرش أسامي الفيلل والحاجات دي كده. maps me في كُلّ الفيلل وفي كُلّ العماير لدرجة حتى المناطق الشعبية بُص أي حتة هتلاقي في بيظهر لك تفاصيل كتيرة.
آه، قُل. إمم. تمام. تمام. تمام. التفاصيل بقى، يعني كُلّ حاجة ظاهرة معاك بالتفاصيل آه يعني بكُلَ التفاصيل اللي أنت مت اللي أنت محتاجها إمم، إمم. <clears throat>
تفاصيل كبيرة. بالضبط، تفاصيل كبيرة بجد فكان مفيد جدًا بجد، يعني عايز أقول لك ده أنا في الوقت ده والله العظيم أنا ما كنت باستغنى عنه، يعني آه ماشي هاقول لك بصراحة يعني ما اكدبش عليك برضه google maps نَفْسه آه ماشي استعماله سهل وجميل وبُص وبسكر وكُلّ حاجة، بس فاهم برضه إيه كنت باستعمله بس كنت باستعمله على الطُرق، لكن أنا داخل الفلل أو داخل الكومباوندات أو داخل حاجة زي كده أقوم مشغّل maps me على طُول عشان هو اللي يظهر لي المكان فعايز أقول لك بجد خُرافة.
إمم. كويس أوي، ده شكله برنامج شكله برنامج حلو أوي و بس أنا عايزك تقول لي أنت لقيته إزاي، أو لقيته فين أو الحاجة اللي زي دي كده بتطلَع تحت إيدك إزاي؟ ما ش
جدًا.